Мгм, ну да.
Мне просто не работает. Я пробовала медитацию, я не поняла, в чём прикол, э <laughs>
Не Мгм. Ну да, это такое, индивидуальная н довольно-таки вещь. Кому-то заходит, кому-то не заходит.
Но из такого, кстати, да. Мгм. Мгм. Вот ты мне, кстати, напомнила, из таких вещей я вот вот йогу я люблю.
О, а, ну, расскажи, в каком случае она те помогает?
Мгм. Она помогает, э, ну, у нас же когда стресс, мало того, что это психологически, оно же как-то, ну, мне кажется, многие ощущают, что как-то ещё физически как будто всё напряжено, э, вот там как-то мышцы как-то не так работают, как надо. Мне кажется, вот такое ощущение у многих есть.
Мгм. Ну да, зажато как будто всё, да, тело.
Да, да, именно, вот правильное слово зажато, да. И вот, э, мне тогда в таких случаях помогает йога, но вот именно вот такая медленная, с очень плавным перетеканием из позы в позу, к там, где вот задержаться можно в какой-то позе, и направленная именно не на какие-то там вот стойка на голове, стойка на руках, то есть не на силовые такие, а именно вот на там поскручиваться, да, да, да, вот именно на это, на растяжку, на поскручиваться, на вот это вот всё, то есть какая-то вот, чтобы эластичность, что ли, мышцам придать, как-то вот разогреть их, но так плавно и просто вот как бы размягчить их, вот, наверное, вот такое слово.
Мгм. Мгм, мгм. Ну да. Растяжка больше, да? Ну да, да. Мгм, да, хороший метод. Слушай, а как вот у тебя вообще с работой, а, м, насколько она у тебя с э, стрессовая и есть ли возможность вот, э, как бы предвидеть вот всякие такие стрессовые ситуации и, э, заранее вот что-то сделать, чтобы изб их э изб избежать? Не знаю, поговорить с начальником или договориться как-то или делегировать, э, обязанности или ещё что-то вот такое сделать, чтобы минимизировать вот эти стрессовые ситуации на работе.
Мгм.